हाँ, कह सकते हैं कि जैसे सही बताऊँ ना तो ऐसे अगर कोई आप किसी की बात करेंगे तो वो मैं ही थी। जैसे ही मेरे घर में जैसे मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है, पूछिएगा, बैठिएगा, खाइएगा, अब लौकी को कद्दू बोलना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भाषा, अड़ा को रा बोलना, ये सब कुछ था। तो कहीं न कहीं, जब मैं कॉलेज करने गई थी तो मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत सामना करना पड़ा था, फिर उसके बाद बहुत लोग चिढ़ाने भी लग गए थे कि अरे! क्या, क्या फिर से बोलना क्या फिर से बोलना, जैसे सड़क को मैं सरक बोलती थी तो बोलते थे क्या क्या, क्या सरक हाँ म हाँ, मतलब सड़क सड़क फिर मैं बोलती थी, द बोलने की कोशिश करती थी और बाकी लोग थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे, थोड़ा एंटरटेन होते थे। और कभी-कभार कहते भी थे "कि कौन-से गाँव से आई हो, कौन-से ग अ," बुरा लगता था सुन के बहुत लेकिन हाँ, ये है कि फिर जब वो मेरे दोस्त बन गए धीरे-धीरे तो कहीं न कहीं जो है उन्होंने मुझे मतलब, एक शुद्ध हिंदी जैसे होता है वो बोलना सिखाया और तब मैं कहीं जाके वहाँ के जो माहौल में कंफर्टेबल हो पाई हूँ। वरना वाक़ई कह सकते हैं कि बाहर इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना ना बहुत मुश्किल होता है। उसी जगह बात करूँ अगर तो एक और कोई साउथ से लड़का आया हुआ था उड़ी मतलब अपने नहीं साउथ नहीं ओडिशा का था, तो वहाँ से आया हुआ था। उसको बिल्कुल ही लैंग्वेज नहीं आती थी हिंदी। हिंदी तो बोल ही नहीं पाता था। किसी-किसी चीज़ को कुछ नाक को कुछ और बोलना, हाथ को कुछ और बोलना, ये सब हिंदी उसको बोलना सिखाते थे लोग तो कभी-कभी गलत-सलत सिखा देते थे।
अच्छा। हाँ। बिल्कुल। हाँ। क्या बात है! <chuckles> अच्छा। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। हाँ। क्या बात है। वाक़ई। अच्छा। बिल्कुल। अरे! हाँ।
नाक को हाथ बोलना सिखा देते थे, जीभ को दाँत बोलना सिखा देते थे, बाल को कुछ बोलना सिखा देते थे। ऐसे करवाते थे, ये गलत चीज़ है ना बाहर के लोग सच में बहुत मज़ाक उड़ाते हैं इन सारी चीज़ का।
जी। जी, बहुत गलत बात है, जी। हाँ। हाँ, हाँ। बहुत और एक तरह से ये ना बुली हो जाता है और बुली में अ, कई तरह की तकलीफ जैसे आपने जो तकलीफ उठाई है अ अ, कि कि मतलब शुरुआत में ऐसे किसी को ट्रोल कर देना कि आप ल बोल नहीं पा रहा। अब क ये तो हमारे जो है वो स्लैंग होता है हमारा जो अ, हमारा जो भी अ, डायलेक्ट है जिसमें हम रह रहे हैं, एक्सेंट है हमारा बिल्कुल। तो अ, ये जाहिर-सी बात है लेकिन इसके लिए इस तरह से कहना तो बुली है, तो क्या बाद में आपके दोस्त फ्रेंडली हो गए थे और अभी कोई दिक्कत नहीं आती है आपको?
बिल्कुल। हाँ। एक्सेंट अ, मतलब आ जाता है बोली में। हाँ।

जी। बहुत ख़ूबसूरत और अ, क्या ऐसा हुआ है कि आपने कभी दादी को सिखाने की कोशिश की हो, कि दादी अ, दादा को या दादी को, जो भी आपके घर में बुज़ुर्ग हैं या माँ की बात कर लेते हैं, कि उनको नया कुछ ट्राई करने का बताया हो, कोई भाषा या कोई मीम उनको दिखाया हो। या या इस तरह से कुछ नयापन, तो क्या रिएक्शन रहता है उनका?
हाँ। हाँ। देखिए, मम्मी-पापा तो समझते हैं हुँ। मम्मी-पापा थोड़ा समझते हैं लेकिन दादी-बाबा की अगर बात करें, तो थोड़ा-थोड़ा, जैसे होता है ना, थैंक यू। <chuckles> ये कहना सिखाया है, और एक हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सब हमने कहना सिखाया है उन्हें, कि मतलब कोई भी आए "हाँ, हाँ मुबारक हो।" वो ऐसे बोलते थे मतलब इस तरह पहले बोलते थे, "ठीक है, हाँ, मुबारक हो जी, दिवाली का मुबारक हो, द अ, होली का मुबारक हो।" ऐसे बोलते लेकिन अब, अब, जब से सिखाया है, छोटा छोटे सब बच्चे होते हैं ना, वो भी आ-आ के दादा जी, अगल-बगल के, "दादा जी हैप्पी होली।" अब दादा जी बोले, "हाँ, हाँ बेटा! हाँ, मुबारक हो," तो कैसा लगेगा? तो मैं बोलती थी के, "दा ऐसे, मत बोला करिए, बोलिए, हैप्पी होली।" तो बड़ी मुश्किल से वो बोलना सीए हैपली-हैपली बोलते थे पहले, हैपली-हैपली <chuckles> लेकिन फिर धीरे-धीरे हैप्पी बोलना सीखे, होली बोलना सीखे। कहीं न कहीं अब थैंक यू, वेलकम, ये सब कुछ आता है उनको। कभी-कभी मज़ाक में होते हैं, तो बोलते हैं, "बेलकम।" <chuckles>
फ़नी मूमेंट कोई, जी। हाँ, क्या बात है! हाँ। क्या बात है! हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ। सही बात है। <chuckles> <chuckles> जी, बिल्कुल। क्या बात है! ये तो बहुत ही मनोहर-सा और बहुत ही अच्छा-सा अनुभव है। देखिए, घर में जो अ, छोटी पीढ़ी आ जाती, तीसरी पीढ़ी आ जाती है, उनका यही काम रहता है, अपने दादा-दादियों को नई चीज़ें सिखाना, उनको ना तो, वो भी इसको बहुत ज़्यादा अ, आनंदित होते होंगे इस चीज़ को लेने के बाद। तो आपका किस तरह का बॉन्ड है? और देखिए यही चीज़ होती है जो 2 पीढ़ियों के बीच, 2 संस्कृतियों के बीच ताल-मेल बनाए रखती है। तो अ, और कोई ऐसे किस्से, जो आपकी दादी के साथ रहे हों, आपके बाबा के साथ रहे हों, जो बहुत मज़ेदार हों?
हाँ। जी। हाँ। सही